O ano, ah, kasi ano, kapag, um Parang nagbibigay kasi ng ano, ng, lakas ng loob sa kanya na magpatuloy, kahit hindi 'yon ano, tinanggap, 'di ba?
Mm. Mm. Mm.
Para ano, kahit, ah, i-ack kahit in-acknowledge man lang yung effort niya, 'di ba? <clears throat> Kahit yung simpleng, "Uy, ang ganda ng ideya niyan, pero ito ma mas maano ito, 'di ba?" <clears throat> 'Di ba, para ano, hindi naman masayang yung ano niya, yung effort, 'di ba?
Oo nga eh. Hmm. Oo, oo. Mm, tama, tama naman din 'yon, ah
'Baga hindi siya ano, hindi niya, ah, ang tawag do'n, hindi nai-look down yung sarili niya, kasi 'yon nga, eh, na-appreciate yung ano niya, effort niya.
Mm. Mm, oo, oo, tama, tama. Ah, pero matanong kita, ah, ye 'di ba, ikaw, parang nagnenegosyo ka naman madalas, 'di ba? Ah, ikaw ba, meron kang mga business partner, ganyan, o gano'n na ba kalaki yung business mo?
'Di ba? Oo, oo. Ah, ano, ah, yung dati, yung business partner ko, yung jo ah, kasintahan ko dati.
Oo.
Oo, kaso nga lang eh, naghiwalay kami. <clears throat>
Ah. Ah. Ayun lang.
Oo, kaya, ayun talaga isang natutunan ko na, hindi ipagsabay ang, love life tsaka ano, negosyo. Tsaka depende na lang, kung paano niyo i-handle, kasi ako, no'ng time na 'yon, ah, sinubukan talaga ako ng ano, ng temptasyon.
<laughs> Oo. Hmm. Ah, okay, okay, pero oo.
Oo, kasi 'yon nga eh, unti-unti ng lumalakas, tapos eh, 'di ko na naiisip na
Hmm.
ah, yung partner ko pala, eh, siya din yung tumulong sa'kin na no'ng wala pa ako.
Hmm, sabagay, sabagay. Ah, pero, at least, 'di ba, alam mo naman sa sarili mo na meron ka ring pagkukulang, 'di ba? Pero ano ba, dumating ba sa pagkakataon na may mga, desisyon kayo na, medyo taliwas sa isa't isa tapos medyo, hindi napapansin yung isa, ganyan? Dumating ba kayo sa gano'ng punto o hindi naman? Oh, talaga? Oo, ah, sige nga, anong nangyari no'n?
'Di ba? Oo. Oo, oo, meron, meron, mm. Kumbaga ano, ah, may mga, may mga ano kasi, minsan minsan kasi tayong mga lalaki, 'di ba, matataas yung pride natin?
Mm. Oo, totoo yan.
'Di ba? Kaya ako, ah, may sarili din akong ideya, tapos siya, eh, tapos yung gusto na, eh, gusto niya masunod yung ideya niya.
Hmm, mm. Oo, oo.
Tapos sinabihan ko siya na, "Eh, huwag yan kasi ganito, ganyan", 'di ba? Baga kinatwiran ko talaga, pero ano, nagpasalamat naman ako sa kanya na, "Salamat sa ideya mo. Kasi ano, baka, so te baka puwede nating subukan yan sa susunod, 'di ba?"
Oo, oo. Oo. Oo. At least, 'di ba, eh, in-acknowledge mo man lang, kahit papa'no, 'no?

Yung tawag dun, um, pay payo ko lang ano, ah, kilalanin mo muna yung effort mo, 'di ba? Kasi ano, ah, baka ano, ah, feel mo lang na okey yun tapos eh, ano. Di ba, kumbaga kung may direktang epekto ba ito, 'di ba?
Oo. Oo. Mm. Mm. Oo, oo, tama-tama. Ah, siguro isa ring magandang gawin. Ayun, 'yon nga 'yon nga talagang tignan mo rin talaga kung yung opinion mo ba eh, makakatulong ba talaga sa proyekto do'n sa ginagawa niyong trabaho, 'di ba eh. Kasi malay mo naman yung su suggestion mo parang napakasimpleng bagay na wala naman talagang, ah, kumbaga ka kahit sundin man o hindi eh, wala namang pagbabago, 'di ba?
Kumbaga nakatulong ba ito o kaya wala lang, 'di ba? Tama. Oo, tama, tama. Hmm, tama, tama. Tama.
Oo, eh, para sa'kin alam mo eh, ano talaga, ah, kung ganiyan talaga yung sitwasyon sa opisina o kaya sa trabaho eh, puwede naman siguro silang lumipat, 'di ba? Ah, may mga trabaho naman o kaya tao na talagang makaka-appreciate sa mga contribution nila, 'di ba? Um, kumbaga 'wag nilang binabase yung, ah, halaga nila sa isang kumpanya, sa isang boss lang, 'di ba? Halimbawa nalang eh ni-reject sila ng isang boss eh, ah, usually ang tendency niyan talagang malulungkot yung empleyado, 'di ba, ma mawawalan ng kumpiyansa eh, 'wag na 'wag na 'wag 'wag nilang tingnan ng gano'n yung sitwasyon nila, 'di ba? <clicks tongue> Ah, talagang kung hindi sila makaiwas sa gano'n eh, lipat na lang sila, 'di ba?
Mm. Tama, tama. Mm. Tama. Tama, tama. Mm, tama, tama. Tama, tama. Sang-ayon ako.
Tsaka isa pa kung ano talaga, kung sobrang stress nalang eh, magpahinga nalang muna siguro sila, 'di ba, eh, di naman masama.
Oo, tama, tama, 'wag na magpaapekto ng masyado, 'di ba?
Tama, oo, tama, oo, siya sige, ah, salamat dito sa oras mo. Salamat natin, oo, ah, mag-iingat ka, ah, tsaka good luck sa good luck sa mga negosyo mo sana lumago pa yan. <chuckles> Oo paalam. Hanggang sa huli. Paalam.
Hmm. Sige, sige maraming salamat ah. Oo. Ikaw din, ikaw din. Oo, salamat, salamat. Sana ikaw din oo, less sa trabaho. Paalam.